Hm, würde ich schon sagen, ja, dann <blows air> das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Aber ich denke schon, ja, das ist schon so 'ne ja, schon schon relativ
Oder ist das so? Mhm. Ich meine, ich würde sagen, Kartoffelsuppe gibt's überall, ne, bis nach Polen und dann wahrscheinlich Russland und sonst wo. Aber vielleicht hat jeder dann so so „das ist jetzt die badische Kartoffelsuppe“ oder so und dann keine Ahnung.
Mhm. Ganz genau, ja. Mhm. Ja. Da kommt halt da vielleicht 'n bisschen Speck da noch rein und und Majoran in der Regel. Ja, sind dann halt solche solche Feinheiten, ja, genau.
Mhm. Majoran? Mhm. Ist denn Majoran irgendwas Badisches oder wieso? Majoran gibt's ja auch noch
Ne, das hat sich so etabliert. Die genauen Hintergründe weiß ich jetzt auch nicht.
Mhm. Okay. Ja, du, und welche dieser Rezepte oder welche dieser, ähm, Mahlzeiten machst du denn jetzt selber noch bei dir zu Hause?
Ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall die Käsespätzle, ja. Die habe ich jetzt auch vor vor einem Monat erst oder 2 Monaten jetzt i im Sommer über recht recht häufig gemacht, ja? Also, das das macht mir echt Spaß dann auch dieses vor allem dieses sch äh, Spätzle-Pressen dann durch diese Spätzle-Presse. Also, es macht dann mir schon richtig Spaß und dann da am Herd zu stehen, auch das dann abzuschöpfen, ja? Dann kriegt man da so 'n richtigen Rhythmus, ja? Ja, und und muss dann auch einiges dann regulieren, ja? Da muss man schon hinterher sein, wenn man da, äh, dann zu vielleicht mal kurz abgelenkt ist oder so was. Äh, dann kann's sein, ja, der der Schaum kocht über, ja, weil man da einfach dann ni ni nicht bei der Sache war. Da muss man wirklich voll voll fokussiert sein. Genau, ja.
Mhm. Mhm. Ja. <chuckles> Mhm. Ja. Mhm. Muss man ganz fokussiert sein, ja. Hast du denn dann hast du ein ein Kochbuch, wo du das Rezept nachschaust oder hast du den Spätzleteig im Kopf und kannst den aus dem Stegreif machen?
Den habe ich im den habe ich im im Kopf in der Regel, ja? Oder oder ich habe es wir haben's auch noch dann im Schrank notiert, aber in der ja, wenn ich da zu Hause bin und so was und mache das regelmäßig, dann habe ich den dann in im Kopf parat, ja.
Mhm. Kannst du's denn jetzt auch sagen oder müsstest du jetzt schon kurz nachgucken?
Mhm, ne, den könnte ich jetzt auch sagen, ja. Da kommt Mehl rein, 'n Ei kommt rein, Salz kommt rein und Wasser kommt rein, ja?
Aber in den Mengen also, genau das aber jetzt Mengen könntest du nicht sagen? 500 Gramm Mehl, darauf so und so viel Eier.
Mhm. Och, 70 %, ähm, Wasser kommt rein, ja? Und pro 100 pro 100 Gramm macht man jetzt, äh ganz ganz, äh, streng genommen nimmt man schon 1 Ei, ja? Das ist dann in der Regel nehme ich gar nicht so viel Eier, ja, und dann halt noch, ähm ja, was sind's denn, glaube ich, z 20 ähm, 2 % Salz, ja, von von der Mehlmenge, ja.
Mhm. Mhm. Okay. <clears throat> Ja, muss ich mich wohl auch mal wieder an's Kochen machen. Du, das war total interessant, jetzt diese verschiedenen Gerichte da von dir zu hören und vor allem auch die die etwas ungewohnten Kombinationen, von denen du erzählt hast.
Genau. Ja. Ja, sehr gerne, jederzeit. Tschüss.
Ja, bis dann, mach's gut, tschau.
Tschüss.

Genau, ja, der wächst der wächst ja in der Erde, aber das ist halt einfach auch so im Winter, ja, ist es ja relativ mild auch da unten in dieser Gegend, ja. Das hat dann auch wieder die die Vorteile, ja. Da oder ist es auch auch gut dann zu bewässern teilweise wegen der Nähe des Rheins da unten d oder auch vermutlich sind's auch die die fruchtbaren Böden da, ja. Das sind's auch bisschen so Vulkangebiet da unten. Genau.
Mhm. Okay. Mhm. Okay. Mhm. Das kann natürlich sein, ja, das macht Sinn und okay, jetzt haben wir quasi die Pfannkuchen. Das klingt natürlich mega lecker mit, ähm, Spargel drin und dann Sauce Hollandaise dann oben drüber gemacht, ne? Nicht auch eingewickelt, sondern das wird dann oben drüber wenn man's dann in 'n Mund steckt, quasi st dippt man's dann so in Sauce ein. Mhm.
Mhm. Genau, ja. An richtig, genau, ja. Das kann man dann machen, wie man wie man eigentlich möchte, ja, mit der Soße, ja. Da ist einem eigentlich keine Grenzen gesetzt, ja.
Ja.